Мгм. Здесь были Маша и Вася, да, и Петя тоже.
Да, да, и вот это на каких-то скалах, каких-то, ну, что вы, что вы увековечили? Что вы, идиоты?
Слушайте, й я та я такое я такое видела, да, видела. Причём, а, эти же скалы бывают такие, знаете, это вот п э, природное наследие, там входит входит, например, у нас там, я раньше, где жила, у нас в ЮНЕСКО сходи входили вот эти камни из столбов. И вот кто-то умудрится там что-то написать, я не знаю, чё им неймётся, почему. И потом это ж не отмыться, ну, не отмоешь, это сложно.
Мгм. Да. Да, конечно конечно. М-да. Мгм. Ну и и Так, э, и хорошо, бывает, их ловят, и они там, м, штрафы платят.
Надо мыть их заставлять, чтоб они отмывали всё. Чё штраф? Штраф легко забыть.
Ну Так нет, они бывает, извините, они вырезают в камне, бывает, это не просто пишут. Да.
А, ещё и так. Это надо ж так заморочиться-то. Приспичило кому-то написать.
Не, ну, это уж это просто и я неоднократно, особенно когда была подписана на итальянские новости, я неоднократно такое читала. И это, м, это туристы абсолютно с ра это нельзя сказать, что это какая-то 1 там страна такое делает. Нет, это абсолютно разные туристы делают, это ужасно просто.
<chuckles> Ну, конечно. Ну, так я согласна с вами. Да. Здесь вот, ну, понятно, что люди с разных стран приезжают, я не знаю. Но мне кажется, что, <tsk> это какая-то, может, общее какое-то бескультурие или то, что ты здесь, типа, приехал ты временно и тебе всё равно? Ну, как бы, ты же здесь жить не будешь. Почему они себя так ведут, вот интересно?
Мгм. Мгм. У Ну, нету просто уваже и это вообще в целом уважения. Вот как вот, э, вот если как на, ну, как научить туристов уважать культуру, традиции мест, которые они посещают, так это людей надо просто научить уважать в целом что-либо. Они, по сути, ни как по мне, ничего не у не уважают. Они не уважают историческую памятник. Они не с уважают, что это было сделано до них там тысячи и там хоть сотни лет назад.
А, то есть они вообще без уважения, да? Да, да, а ещё, знаете, вот эти истории, когда они пытаются куда-то залезть, и да, вот эта вот история. Куда-то залезть, э, где написано: "Не входить". А я часто такое, знаете, заму замечала, а когда мы, допустим, были в каком-то замке, помню. И там вот прям натянута лента, и и вот прям нарисо на, лента и написано: "Не, а, входить" там, а, "Не наступать", ещё что-то.
Мгм. Да, сфотографируй меня здесь. Мгм. Мгм. Да. Да. Не трогать, не сидеть- это обязательно сделают. А ль людей вообще никого.
Да да да, вы думаете, это кого-то останавливало? Постоянно. То есть ты там что-то стараешься аккуратненько там
Вообще.
М, кому-то вообще всё равно. Я не знаю, почему они не ценят. А, это очень удивительно. Ну, вот смотрите, они же идут туда смотреть зачем-то это. Вот для чего? Ну, это же
Мгм. Ну, э, нет, они идут, мне кажется, себя увековечить там. <laughs>